Ừm, hay nha, đúng thật là cái cách này, nói thật là mình, ờ, mình thì cũng không phải là một người quá giỏi về cái việc là cài đặt điện thoại này kia, công nghệ đâu. Thế nhưng mà đúng cái không làm phiền này hình như là mình có biết đấy, nghĩa là khi mà mình, ờ, chọn được cái thời điểm mà mình, có nghĩa là, mình tập cần tập trung cho cái việc là viết kịch bản của mình đi, đúng không? Thì mình nghĩ là cái thời gian đó là mình cần tập trung sâu đấy, thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp như bạn nói nhá, là ví dụ như 5:00-8:00 sáng, cái khoảng thời gian đó thì mình thấy là đúng là cái tầm đấy mình cần phải sự tập trung, thì mình sẽ cố gắng là mình bật cái, a, gọi là, chế độ không làm phiền, đúng không? Để làm sao cho nó mình tách biệt ra khỏi cái thế giới, gọi, bên ngoài một chút đi, mình có cái thời gian nó sâu hẳn. Chứ còn nếu mà cứ để nó, á, gọi là, lọc thủ công thì thứ nhất là là là nó sẽ không phù hợp trong cái hoàn cảnh là là cần làm việc sâu, đúng không? Mình nghĩ cách này rất là hay đấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> Chính xác nha. Ừm. Ừm, được đó nha bạn. Mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể thử trong khoảng thời gian ngắn coi coi, nó vẫn có giúp, ờ, công việc của mình có hiệu quả hông? Còn hông thì mình sẽ thử cách khác ha. Và bây giờ nè, có một cách cuối cùng là bạn sẽ tự đặt ra cho mình một cái quy tắc luôn, ờ, có thể là 5 giây, đó, là giống như là quy tắc 5 giây khi mà bạn bị thôi thúc mở điện thoại nè. Khi mà tự nhiên bạn thấy một cái thông báo, điện thoại bạn sáng màn hình lên, cái bạn hãy đặt ra cho mình 5 giây, đếm 5 giây đã để coi coi, thực sự suy nghĩ coi cái việc này nó có cái có cần thiết hông để mà bạn hoàn thành được cái mục tiêu hôm nay hông? Đó, nếu mà cái thông báo này nó là thông báo rác đi, nó không hề cần thiết, thì đừng mình đừng có ấn vô điện thoại, mình đừng có mở lên xem làm gì hết. Tại vì 9 hơi phần trăm trường hợp nha, là những cái thông báo này là nó sẽ không giúp bạn hoàn thành mục tiêu đâu, và bạn nên quay trở lại cái công việc mà mình đang làm nha.
Hay đấy. Đúng rồi. Quy tắc à? 5 giây. Rồi. Ừm. À, hiểu, hiểu. Ừm, hay. Đúng rồi. Công nhận luôn. <laughs> Rồi, đúng thật, trước đây là cứ có thông báo là mình lại phải, ờ, sờ vào điện thoại ngay cơ, chả có quy tắc như bạn nói đâu. Nhưng mà quy tắc này hay này, mình sẽ cố gắng là bây giờ cứ có thông báo, bất kể là thông báo gì, mình cũng sẽ dành ra 5 giây, đúng không? Để mình xem xem là, à, thật sự là bản thân mình có cần đọc cái thông báo không, và đúng như bạn nói đấy, chắc là cũng phải tầm, ờ, 80-90% là toàn là những thông báo, kiểu, rác thôi, không xem cũng được, à, xem cũng được mà không xem cũng được, nó kiểu như vậy. Công nhận rất là hay nha, cám ơn bạn rất là nhiều về những lời khuyên mình thấy là cực kỳ là bổ ích cho mình trong cái thời điểm bây giờ đấy.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Chính xác. Ừm.